Ciao. Come stai?
Ciao. Tutto bene, dai, grazie, te?
Bene, bene anch'io. Oggi un po' caldo, ma arriva l'estate dai.
Okay, ho capito. Sì, dai, direi forse un po' più sopportabile degli altri giorni. Forse un po' da me.
Sì, sì, quindi
Ascolta, ma ti volevo chiedere, tu lavori? Che lavoro fai?
Allora non faccio più cioè, sono ancora uno studente, quindi non faccio lavori, diciamo a tempo pieno, ma s soprattutto d'estate qualche lavoro lo faccio, sì.
Tipo nei nei bar, cose così.
Sì, anche cose un po' più online, per esempio, però mi capita anche sì, di fare lavori più fisici.
Ah, okay. Okay. Ho capito. E cosa cos'è che ti rende felice quando fai questi lavori?
Allora, diciamo dipende un po' da <clears throat> da quale faccio, perché devo dire che ne faccio vari e sparsi, molto differenti tra loro. Ma allora eh, sì, beh, mi annoia anche molto di meno. Allora, la cosa vabbè, ovviamente, mhmm, non posso escludere il guadagno tra i principali benefici, però all'interno del lavoro, mi piace molto, uhm, soprattutto quando faccio il presentatore o Cicerone o chiamalo come vuoi, alle mostre di una società della città a fianco a do a quello dove abito.
Okay, bello. Meglio, no? Non t'annoi mai. Esatto. Ah beh, certo, certo. Mh-mh. Ah, okay.
Ehm, interagire con le persone, sentire quando poi sono proprio interessate a quello che dico, quando poi magari sai, ti fanno i complimenti, comunque dimostrano che stai facendo bene il tuo lavoro, ecco.
Eh, sì, bello, bello, soddisfacente. Esatto, esatto. Ehm, <clicks tongue> va beh, anch'io i anch'io ho lavorato un po' nei bar, cioè un po', un bel po' <chuckles> ehm, perché avevo iniziato anch'io quando studiavo, poi dopo va beh, avevo mollato lo studio perché non ci stavo più dietro. E a parte che, mhmm, a me sinceramente, mi è sempre piaciuto lavorare nei bar, ma perché appunto cioè, mi è pia mi piace mi ci mi piaceva stare dietro al bancone. <chuckles> Poi fare tipo cameriera, quelle cose lì, l'ho sempre odiato
Decisamente quello. <chuckles> Immagino. Okay, certo. Ah, bene, bene. Okay, non fare il cameriere. Ah, okay okay.
Sì, perché non lo so, mhmm, non è non è roba mia. Cioè poi magari andavo un po' in ansia, avevo paura che mi tremavan le mani, avevo paura che mi cadeva qualcosa, quindi ero sempre presa male. <chuckles> E invece dietro il bancone, diciamo che, soprattutto nei posti dove ho lavorato io, che eran posti molto easy; tipo bar di paese, bar tabacchi e cose così, m mi piaceva, cioè ero tranquilla, poi appunto, sei lì sempre in mezzo alla gente, poi c'è stato
Sì, sì, sì, certo. Eh beh, ti capisco. <chuckles> Okay. Certo, certo. Poi magari sono anche sempre le stesse persone, che ci fai amicizia.
E più o meno Sì, esatto, più o meno sì, alla fine ti conosci un po' con tutti, quindi ci sta. Ehm, tra l'altro, tipo ho lavorato quasi 3 anni in questo bar qua, vicino a casa mia, che, mhmm, a cioè i s i titolari di questo bar, praticamente hanno anche delle attività in Sardegna, quindi praticamente da marzo, più o meno, fino a novembre, se ne stavano in Sardegna, <chuckles> quin
Esatto, esatt Ah, okay. Ah, okay Ah beh, quindi anche un po' meno, diciamo, sotto controllo
Eh, diciamo di allora, diciamo perché c'avevamo 16 telecamere in un buco di bar, quindi, <chuckles> da quel punto di vista eravamo eravamo controllati, però, cioè lo gestivamo io e le mie colleghe, e per fortuna ho sempre avuto colleghe, comunque che ci stavano dentro, brave, con cui ci riuscivamo ad andare d'accordo, e quindi creavamo delle belle situazioni, mettevamo la musica, facevamo noi le promozioni, tutte queste cose qua, cioè lo gestivamo proprio completamente no, e quindi mi piaceva.
Ah, okay. <chuckles> Sì, sì, Eh, esatto, esatto. Mh. Eh beh, anche un incarico comunque accrescitivo cioè, hai imparato anche magari a gestire una
Eh sì, sì, alla fine abbiamo imparato proprio a gestire completamente un bar, come se fosse nostro diciamo. Ehm, tra il fatto che appunto ci siam fatti una bella esperienza, comunque anche, eh, essendo che lo gestivamo eravamo io e la mia collega praticamente che face che eravam non lo so, eravamo tipo io e lei. Fai conto che sto bar era un bar tabacchi, con l'edicola, e quindi aprivamo alle 5:00 di mattina, e chiudevamo nel nel periodo estivo, anche alle 11:00 di sera no, e quindi comunque, <chuckles> straordinari, mica straordinari, cioè alla fine arrivavano anche de bei soldi.
Eh beh, esat Okay. Ah beh, sì, sì, cer Eh beh, quindi a maggior ragione. <chuckles> Ti piaceva, certo, certo.
Eh, sì, eh beh, sì, per forza. Ovviamente quella è una cosa <chuckles> molto importante.
E ciò che ti rendeva più felice quindi era proprio l'essere autonoma o l'if persone.
E oddio autono allora a "autonoma" tra virgolette, perché appunto, essendo che eravamo noi che l l <chuckles> le responsabili non è che sia molto autono
Esatto. Sì, sì, diciamo essere gestrice, poi gestore qua
Eh sì, a me piaceva tanto sta cosa qua, infatti quando poi tornavano i capi il periodo tipo invernale così era una palla, cioè ce la vivevamo malissimo, mhmm, anche perché ci stavano addosso, volevano cambiare le regole. Ma infatti adesso tipo che io non non lavoro più lì perché poi vabbè, mhmm, diciamo che questi avevano un brutto vizio da sempre, cioè di pagare il personale per un tot e poi dopo non pagarlo più, uhm, tipo quando loro tornavano smettevano di pagare, no, uhm, eh, è successo Sì, vabbè infatti hanno smesso di pagare pure noi, quindi alla fine ce ne siamo andate, e ti giuro che ultimamente comunque noi passiamo ancora spesso da lì perché vabbè, ci son tutti i nostri amici e tutto, ed è praticamente vuoto, cioè rispetto a prima
Eh già, più noioso certo. Eh, beh. Ah, sì, sì, sì, sì. Ah, okay. Ah non molto bene, quindi. Eh beh. Certo. Eh beh, allora hai anche la soddisfazione di aver migliorato quel posto finché c'eri.
Eh, sì, sì, capito, sono alla fine sono piccole soddisfazioni anche quelle.
Sì, sì, sì, ti rendi conto che avevi, diciamo ragione tu.
Sì, esatto, esatto. E quindi vabbè, ci sta, ehm, e niente, poi non so, tipo, uhm, alla fine poi ho camp ho cambiato completamente tipo di lavoro per l'ulti dopo che ho mollato quello, appunto per sta questione dei soldi, perché un mio cliente aveva delle aziende, e mi ha detto: "Eh vieni a lavorare per me che ti vedo sveglia", e ho det
Bello, bello. Ah, okay. Sì, sì, immagino, immagin Sì, sì, sì, certo. Ah, beh ved è stato anche dico avere buoni rapporti con i clienti.
Assolutamente, sì, sì, io guarda andavo d'accordo con tutti, infatti, c'è una co mi piace anche il fatto che, tipo adesso quando torno lì becco i miei clienti, tutti mi dicono: "Dai torna qua a lavorare, ci manchi", eh.
<chuckles> Sì, sì, va bene. Mh-mh. <chuckles>
Eh, <chuckles> dicevo: "Mi paghi tu? Se mi paghi tu torno". <chuckles>
<chuckles> Esatto. Se fate una colletta torno. <chuckles>
Eh <chuckles> se mi pagate a mance, eh va beh uhm, eh, sì, sì, io tornerei anche eh, cioè, capito?
Raccolta fondi. Bello, bello. E quindi anche coi colleghi comunque poi siete rimasti legati proprio a livello di amicizia?
Sì se an eh, con la mia, uhm, con l'altra mia collega, quella che ti dicevo che era la responsabile, un sacco. Cioè, ci sentiamo tutti i giorni. Siamo proprio amiche. Eh?
Esatto. Ah, bene, bene. E non vi conoscevate prima? Non vi conoscevate prima?
No, no, ci siam conosciute lì.
Ah, bello, bello.
Sì, sì, infatti abbiamo avuto cioè guarda, abbiam proprio instaurato un bellissimo rapporto. Infatti è una cosa che ci diciamo sempre è stata nonostante tutto, perché adesso io sono in causa ancora da 2 anni col bar. Lei pure sta aspettando Eh, mi devon mandare 12.000 euro, quindi.
Ah, ti devono ancora comunque arrivare dei soldi. Eh beh. <chuckles> eh beh.
Eh, sono un po' di soldini sì, a lei gliene devono dare tipo sui 3.000, vabbè perché, ehm, ce l'ha fatta ad andarsene via prima, io col fatto che ero indeterminata eh, ho temporeggiato, ehm, mi ha detto nonostante tutto, dai qualcosa di buono l'han fatto.
Eh, certo, non è facile. <chuckles> Sperando che arrivino anche quelli dai.
Speriamo guarda, a luglio dovrebbe già arrivare qualcosa, n mhmm, spero, cioè, mhmm, c'ho un'ansia, guarda che che mi arriva qualche sorpresa ancora, speriamo di no.
Eh beh ti capisco sì, sì, sì, figurati.
Mh-mh. Ehm, secondo te, il appunto parlando sempre di questa cosa qua, la la felicità sul lavoro dipende di più dal tipo di attività che si fa oppure dall'ambiente in cui lavori?
E secondo te Vai. Eh non è facile, secondo me allora sicuramente l'attività è importante perché comunque ci sono dei casi limite che sono, diciamo, inderogabili, cioè magari sai coi lavori nei bagni che, mhmm, no credo di non dover fare mai, però sono quei casi estremi, comunque lavori stancanti come può essere che ne so, un muratore
Mh sì, <chuckles> sì, sì. Sì, sì, sì. Esatto, è vero.
o magari lavori solitari come il fattorino delle pizze, che comunque non è mai con nessuno. Quindi in quei casi l'ambiente conta poco perché il fattorino sta in viaggio da solo a me a meno che non si porti un passeggero dietro. Ehm e e quindi ti direi in quei casi lì conta un po' di più l'attività; anche che ne so se se sei un freelancer, qualcosa che comunque gestisci da solo, non hai un ambiente di lavoro dato da altri, quindi dipende tutto da te.
Mh-mh. Eh, sì. Eh, è vero, vero, quello ci sta. Esatto. Però dici magari è proprio un lavoro in sé che è pesante, che è noioso. Eh sì.
Esatto, esatto i lavori come dici tu, appunto nel bar o come può essere anche il commesso, ma anche in realtà una società, <clears throat> dove fai magari il lavoro d'ufficio però in tanti, lì secondo me conta tanto l'ambiente perché
Mh-mh, eh dipende. Esatto sì, sì, assurdo. Tantissimo, dipende perché io ho lavorato anche, appunto, nel in ufficio quest'ultimo anno e ti giuro, cioè io sono arrivata lì bella carica ancora col mood da bar nel senso di buon umore, col sorriso, cioè sono uscita da lì che meno male che ha fallito l'azienda perché sono uscita da lì che ero depressa, cioè ti giuro, ero una persona completamente diversa, mi sentivo, cioè arrivavo lì ormai con l'ansia, col mutismo selettivo, ho retto: "Ma che posto di merda, guarda non vedo l'ora di andarmene."
Esatto, immagino sì, sì, sì. Esa <chuckles> conta bene. <laughs> Ah, <chuckles> okay. Eh, ti capisco. Così, sì. Eh beh, sì, sì, sì.
Ma proprio per la gente eh, perché comunque cioè io fai conto che
Sì, sì, di certo, n non dipendeva dall'attività. Non era un'attività magari troppo
Eh già l'attività era pesante okay, c molto perché comunque io facevo quasi la responsabile anche di questa azienda perché vabbè, hanno spostato sta azienda da Piacenza a qua, dove eravamo noi, Monza più a più o meno. E quindi già c'è stato tutto il cambio, quindi hanno licenziato tutti quelli che c'erano di là, compresa la responsabile. Ehm, e questo mio cliente che era mhmm, che è il mio che poi è diventato il mio capo mi aveva detto: "Eh secondo me tu sei in grado, ti facciamo un po' di formazione e porti avanti te sta sta azienda." No?
Okay. Certo. Ah beh. In teoria era molto positiva come notizia.
Eh, in teoria doveva essere positiva.
Esatto, esat Sì, sì, sì. <chuckles>
Poi, <giggles> anche qua non è che s'è cioè, s'è rivelata più una cioè, l'ho presa un po' in quel posto, diciamo, perché se mi son ritrovata a dover fare un sacco di roba da sola, mhmm, con poca esperienza. Cioè anche perché la formazione che mi han fatto è stata abbastanza cioè lasciava molto a desiderare, quindi, era eh, era complicato. Poi era tutto gestito male col fatto che metà magazzino all'inizio era da una parte, metà dall'altro, <inhales> <lip trill> tutte le cose sul gestionale sbagliate, cioè, c'era da impazzire veramente. Tra l'altro anche qua, sono 3 me stata 3 mesi senza stipendio e poi è fallita l'azienda. Non mi son beccata neanche il TFR quindi cioè. Io guarda col lavoro
Eh, immagino. Sì, sì, sì. Non abbastanza. <chuckles> Esatto esatto. Non molto semplice, insom Sì, sì, sì. Ah, beh, <chuckles> non ti è anda bene insomma, con gli stipendi.
Eh, è una fortuna veramente.
Eh beh, ma invece secondo te il lavoro, diciamo, anche la felicità del lavoro influenza il resto della vita o re resta un po' un compartimento a sé?
Mh. Eh, <sighs> allora secondo me, uhm, mhmm, mhmm, lavoro dovrebbe, come dicono tanti, essere separa ehm, re rimanere separato, no, dalla vita privata. Però cioè, per come sono fatta io invece influisce tantissimo, perché infatti con soprattutto nell'ultimo lavoro, quando c'avevo giornate pesanti che magari c'erano tanti problemi così, tornavo a casa esaurita, stanca, avevo ero presa male perché comunque, essendo che appunto avevo tante responsabilità, poi magari avevo, mhmm, paura che succedesse qualcosa, che qualcosa andasse stort
Okay, certo. Certo e fare tu. Sì, sì, sì, tipo magari stai anche all'erta che arrivassero chiamate o cose del genere.
Eh, chiamate, non tanto perché comunque io il telefono aziendale me lo lasciavo al lavoro, però, cioè arrivavo già al lavoro c dicendo: "Madonna, chissà cosa è successo ieri quando sono andata via dall'ufficio", cioè, capito, panico.
Ah, okay. Okay. Sì, sì, sì. cioè perenne, ma non non ti cioè, non erano proprio azioni che succedevano ma sono pensieri diciamo.
E e no c'erano sempre tanti problemi, quindi comunque ero io che li dovevo gestire, ehm, e quindi con anche poca es cioè, diciamo poca esperienza perché appunto io ero lì da cioè, sono stata lì 1 anno alla fine tra tutto. E l'ansia addosso anche tipo dei miei colleghi, perché comunque pretendevano un sacco. Mhmm, non so perché ce l'avevano un po' su, forse perché son giovane, tipo la mia collega che era in ufficio con me che c'ha tipo 60 anni, uhm, mi odia. <chuckles> Perché, non lo so, cioè sai com'è, la cosa brutta è che per assurdo, cioè i quelli più grandi che dovrebbero aiutarti, che dovrebbero sostenerti eh, invece gli stai sulle palle, perché sono invidiosi, n non lo so.
Sì, sì, sì. Eh beh, giustamente cioè Certo, certo. <chuckles> Okay. Sì, sì, sì, sono peggio. Sì, eh magari anche quella. Esatto, avendoti vista già giovane alla loro stessa posizione
Eh, certo, ho capito. Però cioè, io gli stavo anche in mezzo facendo un favore a lei, perché altrimenti le cose che facevo io doveva farsele tutte lei, quindi
che magari ha pensato fossi raccomandata. Sì, sì, certo, certo. Magari hanno pensato anche fossi raccomandata o cose del genere.
Cioè E s questo guarda, su questo non ci piove perché sapevano tutti che era un mio cliente del bar che mi conosceva.
Ah, okay. Beh, allora <chuckles> direi che avevano capito.
Sì, sì, infatti io già sono arrivata lì che dicevo cavolo speriamo che non mi rom cioè, che non mi stanno addosso per 'sto motivo e invece 'sta cosa qua ha influito tanto. Il fatto è che comunque cioè, a me dava un sacco fastidio perché dicevo: "Cavolo, comunque cioè, io sto facendo tutto, sto facendo tutto ormai da sola. Veramente mi sto facendo un mazzo così e hanno comunque da da fare ste insinuazioni no", ma tutti, cioè anche il fratello del mio capo, uhm, lui a prescindere, manco mi conosceva ce l'aveva su con me perché secondo lui, ehm, Vincenzo mi aveva portata lì perché, non lo so, per simpatia o cose varie, no. Cioè, quindi partivano tutti già, mhmm, come si dice, uhm, eh prevenuti, sì, sì, di brutto.
Sì, sì, sì, esatto. Sì, sì, sì, ho capito. Già prevenuti. Eh beh, ti capisco. Sì, sì, sì.
Quindi figurati, c'hai anche addosso 'sta roba qua di dover dimostrare per forza di essere all'altezza e te la vivi male, figa un po'.
Eh, certo, certo. Eh beh, ti capisco sì, sì, sì. Sì, beh, secondo me, diciamo il lavoro sicuramente influisce sul resto della vita, perché, diciamo, dipende anche un po' dal lavoro tutto il resto della vita. Cioè, se hai un buon lavoro che appunto ti permette di avere buone spese, poi puoi magari permetterti vacanze, cose del genere. Invece, se magari sei a p sempre risparmiare, poi inevitabilmente è, diciamo, causa, mhmm, del lavoro, quindi poi magari se devi risparmiare, continui a pensare al tuo lavoro o comunque, anche se sei
Eh, sì, sì, sì, sì. Eh, certo. Sì, è un loop cioè, li è vero. Alla fine gira tutto intorno a quello.
E invece se devi essere esatto, esatto. E se devi essere sempre reperibile, poi ovviamente, uhm, finisci a essere magari sempre appunto in ansia, o comunque sempre in pensiero per i esatto, esat
È na palla. E diventi un po' schiavo. Cioè nel senso te la tua gi la tua vita va a finire che poi gira sempre tutto intorno a quello.
Sì, sì, si però invece se il lavoro ti piace, comunque secondo me, poi magari vuoi anche restare più possibile a contatto coi colleghi, magari fuori dal lavoro fai comunque dei progetti secondari che <clears throat> diciamo non
Eh, sì, sì, è vero. Esatto. Esatto. Infatti per me quello fa tantissimo, appunto l'ambiente le persone con cui lavori, con cui hai a che fare.
Esatto sì, sì comunque quella via di mezzo, magari che poi tu in base lo fai un po' per hobby però comunque sai che ti migliora poi il lavoro, quindi comunque sei motivato a farlo anche se non hai un diretto stipendio subito, anche se appunto non sti non
Mh-mh, sì, sì. Eh diciamo che quello passa un po' in secondo piano, nel senso che lo fai anche perché è una cosa che ti fa piacere, no, non solo perché se ti senti in dovere di farlo perché altrimenti non guadagni e cose varie, sì, sì.
Esatto. Esatto. esattamente. Sì, sì, sì.
No, è vero, ma infatti a me la cosa che piac cioè che è tipo esatto, quando ero nel bar, va bene che mi dici grazie, cioè nel bar è normale, no, però io lì a me non pesava tipo, anche quando la mia collega magari era da sola, capitava poco perché, ero sempre io che facevo le chiusure, quindi al massimo era lei che veniva a aiutare me. Però, metti che lei non so, ehm, una mattina aveva bisogno, così mi diceva: "Amo vieni che c'è casino", io andavo lì volentieri, e cioè anzi mi faceva anche piacere aiutarla e sapevo che se, un giorno s c'era troppo casino non ce la facevo da sola, ehm, subito lei correva e veniva a aiutare me. Quindi, quando c'è anche questa roba qua di collaborazione, di darsi una mano, di venirsi incontro, non so anche per chiedere cambi, cambi di di ore, no, stupidaggini che sai che però, hai della gente che ci cioè nel senso che ti viene incontro, come tu vai incontro a loro, ci sta, te la vivi bene.
Certo. Okay. Sì. <chuckles> Certo. Sì sì, esatto. Eh beh certo. Esatto, esatto, sì sì sì. Esatto, sempre positivo. Molto meglio che sai magari farsi da ostacoli uno con l'altro perché
Eh che capita spesso invece, quella cosa lì.
Esa esatto. Sì, sì, sì. Molto spesso, ehm
Eh, guarda che comunque anche nel lavoro, come è in generale nelle relazioni si deve avere tanta fortuna.
Eh beh, non è facile. Sì, sì, sì.
Mh-mh.
Bene. Dai, ci sentiamo presto. Buona fortuna per per per quel caso. <chuckles> Ciao.
Va bene, dai, è stato un piacere. Grazie. <chuckles> Cia ciao.